Ay, cuéntame. Me encantaría saber si en algún momento de tu vida te han malinterpretado por tu tono de voz.
Sí, la verdad es que yo creo que es algo que me pasa cotidianamente, de <chuckles> más de lo que me gustaría, sí. Este
¿Sí? Ay, cuéntame.
no sé qué pasa, creo que yo de por sí, eh, tengo una cara muy seria, entonces. El el tono de voz tampoco me ayuda, <chuckles> y y luego las personas piensan que estoy molesta o estoy, no sé, como que algo ahí, este
Mm. Ujú. <laughs>
eh, incomodándome, ¿no?
Okey, okey, pero no es así. Y y, ¿recuerdas algún momento en el que a lo mejor esto te haya metido como en algún problema, o tal vez en alguna confusión?
Sí, bueno, normalmente en el trabajo, eh, cuando eran trabajos en, este, presenciales eh, tenía a veces algunos roces tal vez, con con, este, con jefes, porque, pensaban que yo les estaba contestando de de mala manera, o o tal vez, este, un poco molesto cuando, pues, nada que ver, ¿sabes? O sea, es es normalmente mi forma de de hablar, a veces tal vez es también hasta un poco apagada. Eh. también me me me pasó, bueno, yo la verdad no era tan
Ujú. <laughs> Vaya. Ujú.
tan este, consciente de ello, hasta que hace muchos años, muchos años, una una pareja me dijo así como de oye, tu tono de voz cambia un montón dependiendo con quién estés, o sea, si yo voy a a un puesto o algo y pido algo, ella le le daba risa como yo como yo hablaba, ¿no? Me dice, oye, pero eso suenas tan serio, ¿por qué? Y y yo no me daba cuenta, ¿sabes? O sea, no, son son cosas como que me me salen, este, subconscientemente, ¿no? Y, este
<laughs> <laughs> Okey. Mm.
y obviamente, pues, cuando hablas con con amistades, o con más confianza, pues, creo que mi voz también cambia muchísimo, es mucho más suave tal vez, y y también, este, mucho más fluida, pero sí, o sea, cuando yo estoy con gente que no conozco, pues, yo no puedo evitar salir de de cierta seriedad, también tal vez, de debe ser porque, soy una persona, pues, introvertida, ¿no?
Ujú. Ah, ya veo. O sea que, eh, tu tono de voz es como tu, mm, tu anillo del humor. <chuckles> No sé, si recuerdas este anillo que estaba como en los noventas, que cambiaba de color de acuerdo a tu estado de ánimo. Entonces eh, tu voz cambia de color, de tono, de color, eh, cuando estás con personas diferentes, ¿no? O sea, puede ser neutra cuando no conoces a la persona, porque, no sabes si te va a caer bien o si te va a caer mal, y feliz cuando estás con alguien que sí quieres y que sí conoces como tu novia, por ejemplo.
De color. Sí, justamente fíjate que yo soy una persona que no no sé, si solamente mi voz, creo que todo de mí mi mis caras, todo, mi mi este mis gestos, este, soy demasiado comunicativo por esa parte, la verdad es algo que
<laughs> Mm, okey.
que no sé, la verdad es que creo que a veces me me me venden, no sé cómo decirlo, me me termina ahí, este, ¿cómo decirlo?, pues retratando, ¿no? Porque, pues, sí he estado en ocasiones en las que me siento incómodo, en las que no estoy de buenas, y y es súper evidente, o sea eh eh, tengo caras, lo los ojos, este se me tuercen, y no no sonrío absolutamente nada. Entonces, ya la voz ya ni te imaginarás, o sea, ¿cuál voz?, y a veces ni hablo, ¿no? De de que me siento incómodo, ¿no? De que no estoy a gusto, de que ya me quiero mover de del lugar en el que estoy. Sí sí sí me ha tocado.
<laughs> <laughs> <chuckles> Ujú. <laughs> O sea, que la cara de póquer no es para ti.
No, o sea, esa cara la tengo, pero, eh, no sé cómo decirte el ajá, y y luego el, eh, esa cara la tengo, porque, luego, eh, uno como, no sé, dicen que es muy común en los hombres que de la nada están con la mirada perdida y están ahí solo existiendo y no saben ni qué están pensando.
La voz te delata. <laughs> Que se apaga una parte del cerebro, ¿no?
Sí, como que estás ahí en en neutro, o no sé, pero este esa sí es mi cara, ¿sabes? Este, estoy ahí nada más existiendo, de la nada alguien me me toma una foto y es como de: "ah, te vi ahí", y yo estoy con la cara más plana y y, este
<laughs> Okey.
y muerta que puedas ver, o sea, sin ningún tipo de sentimiento demostrado. Pero cuando tengo este detalle de que tengo que que convivir, pues sí, ¿sabes? De hecho, ahí me agrada porque creo que mi tono de voz no es exactamente muy suave, o sea, es un poco, este, grave. Entonces, eh, he visto que le he podido sacar, este, ventaja, luego también, pues, al ser una voz un tanto grave, la gente te toma más en serio, eh, si quieres si quieres aportar alguna opinión en en la clase o cosas así en la escuela, pues sentía que que eso también le daba cierto peso a a mi a a lo que yo pensara o lo que yo opinara, ¿sabes?
<laughs> Ujú Ah, claro. Totalmente. La verdad es que el tono de voz es una arma es un arma, em, de acuerdo a cómo hables y te expreses y el tono que tengas puedes conseguir ciertas cosas. Entonces es que, a ver, se me ocurren 2 preguntas, pero para no perder la primera idea, que era cuando tuviste, eh, este tema con tu jefe de que llegó a pensar que estabas enojado, ¿recuerdas por qué fue y cómo lo solucionaste?
Sí, de entrada, mira, también creo que ahí nuevamente la voz me vendió, este, o mis gestos, porque a mi ese jefe no me caía bien, ¿sabes? Entonces, para mí como que disimular eso, eh, pues, fue difícil. Él él lo notaba hasta cierto punto como de: "Oye, ¿todo bien?", y así. Y este, y o como retándome, porque, pues él era muy payaso, él él era muy así, no sé, cómo decirlo, sin sin sonar ofensivo, pero, ajá, tenía esa forma de ser. Sí, exacto, muy prepotente, entonces, pues yo, por más que quiera, no puedo evitar que ese tipo de gente m me caiga bien, entonces, este, pues yo le contestaba así muy equis, muy golpeado, si lo quieres ver, y pues, encima con el tono de voz, pues, todavía como que le agregas ahí un extra, ¿no? A al sentido que le das a tus palabras, entonces e él lo sentía de esa forma, eh, por el contrario, eh, ese ese era mi subgerente, eh, me acuerdo cuando yo trabajaba, este, en aquel en aquel, este, lugar, y yo me llevaba bien con con mi con mi gerente, que era una una mujer. Este, ella, pues, la verdad es que ella era la la que en verdad tenía mano dura, la que era muy muy agresiva y muy fuerte en su forma de hablar, pero como yo tenía una buena relación con ella de que teníamos mucho entendimiento, pues, obviamente mi mi tono de voz con ella cambiaba a algo más, este, amigable, ¿no? O sea, si ella me hablaba o decía algo y estaban ahí luego en la misma oficina, pues, yo contestaba de forma muy diferente, o sea, se notaba mucho cómo cómo la voz se me suavizaba o había más, este, química con esa persona y como la otra persona me hablaba y yo le contestaba muy golpeado no sé, como de: "Ah, sí". <laughs>
<laughs> Okey. <laughs> Como prepotente. <chuckles> Okey. Ujú. <laughs> Ujú. <laughs> Como como, eh, voltear a la derecha y ser amable y voltear a la izquierda y decir: "¿Qué quieres?" ¿No? <laughs>
Si, justamente, o sea, sí sí es un poco difícil y a veces pues, uno por no meterse en en problemas, pues, sí tiene como que intentar endulzar la voz, intentar, este, hablar como si estuvieras más en en confianza, pero es complicado, o sea, a mí siempre yo yo nunca he sido me cuesta demasiado tener ese tipo de hipocresías, ¿sabes?, si alguien me cae mal se nota muchísimo, o sea, hay hay este lo lo mejor que puedo hacer yo es quedarme callado, eh, como que no retroalimentar y así pues mantengo mantengo la paz, pero, sí se me ha complicado, y, este
Okey. Ujú. Ujú, okey.
luego también, me pasaba con los clientes, yo atendía en ese trabajo a muchísimos clientes todo el día, que tenía que tomarles órdenes y cosas así, entonces, luego sentía que
Ajá, uy. Y los clientes más pesados, ¿no? <laughs>
Sí, justamente fíjate que, este, luego había clientes muy pesados y creo que también el tono de voz no no me ayudaba, este, imagínate hubo mucho tiempo en el que trabajé, que estaba la pandemia, entonces agrégale una careta, agrégale un cubrebocas, no, o sea difícil, difícil, difícil.
<laughs> Okey, a lo mejor si te hubieras disfrazado de Darth Vader en ese momento, hubieras entrado más en el papel ¿no? Ya, serio, formal y con la careta del COVID, nada más hubiera sido negra.
Sí claro, ya con un cosplay hubiera sido más fácil, hubiera sido más divertido, este, pero pero, fíjate que que de cierta forma yo tenía la ventaja de que bueno yo obviamente lidiaba con muchos clientes. Había algunos con los que definitivamente, no íbamos a ir por el buen camino, de que eran un poco groseros o cosas así. Entonces, eh, pues, yo lo que hacía era, hasta cierto punto, cortar la la plática, o sea, sí sí limitaba mis palabras, porque, sabía que que no iba a mejorar la situación, solamente le va a empeorar si si yo seguía hablando
Mm. Pues sí. <chuckles> Ujú. <laughs> Okey, <chuckles> qué inteligente.
pero, con otras personas que yo sabía que que sí podía dialogar porque, pues, tú lo notas, ¿no? O sea, así como mi tono de voz refleja muchas cosas, el de las demás personas también, luego hay gente que puede estar molesta, pero, aún así te pide las cosas de forma amable o o te la o tú escuchas como curiosidad en en la forma en la que utilizan las cosas, entonces, eh, yo con esas personas siempre era como que muy muy comunicativo, les hablaba mucho, rápido, siempre con usando palabras que fueran, este, pues conciliadoras, por así decirlo, como de: "Oye, sí, no te preocupes, entiendo tu molestia, inmediatamente te lo resuelvo yo, ya ya está en camino, este, ahorita lo reviso, o sea, como de que ahorita lo lo tuyo va a quedar inmediatamente", así fuera tal vez una pequeña mentira piadosa, pero pero, eso definitivamente me me ahorró muchísimos problemas en en mi trabajo, me hizo que la gente de nueva cuenta, creo que también, eh, a veces también incluso el tono de voz, también depende de la edad, ¿no? Ahorita ya ya no das ese esa impresión, ese gatazo, como le dice, ni ni a golpes, ¿no? pero pero de de más chico, pues, si tenías una voz un tanto, este, gruesa, pues, también te ayudaba a que te tomaran más en serio, a que tuvieras una voz muy agudita, muy infantil, ¿sabes?
Sí. <laughs> Sí. Ujú. <laughs> Okey. Uh. Y justo esa era mi segunda pregunta, ya pensando, eh, que dices que te ayudaba, ¿recuerdas algo que hayas podido conseguir por tu tono de voz?
Sí, fíjate que que yo siento que a veces también ayuda en en en muchas cosas, ¿sabes? Cuando yo quiero ir a atención con algo que en eh, o sea, yo de entrada no me gusta, por lo mismo que te digo que soy introvertido, eh, evito en lo posible salir, pero, pues, bueno, si ya tengo que estar afuera y tengo que solicitar algún trámite o algo, pues sí, como que ocupo la presencia y el tono de voz como para hacerme notar y que, eh, la atención se fije fácilmente en mí y me y me hagan caso, ¿sabes? Porque, luego también hay personas que hablan, o hablan con con este, no sé, con con no suficiente seguridad y eso se nota, ¿sabes? Y eso también implica mucho en que te presten atención o que te tomen en serio, entonces, yo cuando cuando hago algo, pues, sí, intento como que llevar una buena impresión, también
<chuckles> Sí.
pues, también la voz no lo es todo, es es una gran herramienta, pero también, la tienes que combinar, o sea, si tienes que ir, ah, bien vestido, tienes que ir, este, pedir las cosas de una forma, eh, tal vez, este, cómo decirlo.
Y
Asertiva, ¿sabes? O sea, no como de: "oye, será que por favor", no no, es como de: "oye, necesito esto" y ajá, o sea, no no grosera, yo odio ser grosero, sobre todo, porque, por lo mismo he trabajado en servicio al cliente, sé lo que es estar en ese lado, eh, pero, sí algo firme, ¿sabes? "Ocupo", decir, bueno, no ocupo, "necesito esto", este, "quiero que, por fa, apóyame con esta cosa" o o cosas así y y siento que una combinación de de estas cosas, de la forma de cómo lo pides, eh, la presencia que haces, eh, y definitivamente también el tono de voz ayuda muchísimo a que puedas conseguir las cosas de forma más más rápida, o más sencilla.
<laughs> A lo que vas. Ujú. Sí, totalmente de acuerdo, sobre todo en este tema de trámites es o sea, claro que ayuda, lo que tú dices que es una combinación de todo, ¿no? la presencia, la forma de vestir, la forma en cómo te comunicas y, eh, el torno de voz, creo que pues, vaya, es un aprendizaje hacerlo, <laughs> porque no todas las personas pueden y se escucha fácil, pero claro, hay personas que, eh, siempre llegan como cohibidas a solicitar las cosas, y es cuando ahí, pues, es el talón de Aquiles, no les resulta tan bien, y cuéntame tu voz, ¿no? Eh, regresando al jefe, vamos a hablar de este o de otro, como tú recuerdes o te sientas cómodo, me gustaría que me dijeras, una vez que te confronta y te dice, o sea, ¿qué pasa? O o bueno, dime si te confrontó directamente, ¿cómo lo solucionaste?, ¿o lo dejaste pasar?
No, yo yo la dejé pasar, le di por su lado porque era una actitud que o sea, era él era su forma de ser, ¿sabes? Entonces, cuando ya no es algo como de una actitud, sino de que de verdad es una persona que lamentablemente tiene esa forma de ser toda la vida, pues ahí sí ya qué vas a hacer tú, ¿no? O sea, era mucho más grande que tú, eh, ¿ya qué iba a cambiar? O sea, yo yo no iba a cambiar eso, yo simplemente le di por su lado, fue como de: "ah, sí", y ya, o sea, le di el avión y todo bien. Y él mismo lo reconocía, él yo me acuerdo que una vez, este, eh, hablé con él y también me dijo: "Oye, yo sé que soy siempre así y esto", pero, o sea, lo feo de eso es que, aunque él reconocía su actitud, él mismo aceptaba qui no lo iba a cambiar, ¿sabes? Entonces, pues bueno, en ese caso, pues, ya ahí sí yo yo ¿qué voy a hacer, no? O sea, ya no hay manera de de cambiarlo y, pues, así también hay gente, hay gente que, por ejemplo, te digo, en esta atención al cliente, hay gente que vive peleada con la vida, gente que siempre va a ser grosera, que siempre va a a tratarte de una manera o con un tono de voz muy altanero, y, pues, ahí sí no tienes nada que hacer, simplemente no te clavas, atiendes y listo, y tú intentas mantener tu tono de voz lo más agradable posible. Te digo, a veces también por el tono que tengo, me cuesta un poco que que sea una un un una un tono de voz muy muy muy reconfortante o muy cálido, eh, pero intento usar las palabras, eh, como herramienta para que no suene tan golpeado, ¿no?
<laughs> Okey. Ujú. Mm. Ah, sí. <chuckles> Eso está muy bien. A veces, eh, bueno, no sé qué tipo de atención a clientes das, o si das atención a clientes o diste por por vía escrita, a veces eso podría ayudarte, ¿no? Pero cuando sí tienes que ver al al cliente cara a cara o por llamada de teléfono, bueno, pues sí, la herramienta de la voz es fundamental y, bueno, pues por ahí dicen que si tu cara es feliz, tu voz es feliz, entonces, <chuckles> pues a lo mejor ahí, como practicarlo y, pues nada, te
Sí. No creo que sea cierto. <chuckles> No, como que la voz a veces no la acompaña, aunque esté feliz, entonces sí. Sí, no, sí es difícil, hay que forzarlo poquito a veces. Sí, efectivamente.
<laughs> Okey. <laughs> <chuckles> Se desfasa, ¿no?, se desfasa en tiempo. <chuckles> Ay, pues mira, la plática fue muy divertida porque pude imaginar los problemas y aciertos que te puede llegar a meter, y pues te doy gracias por contármela, la verdad es que reí m mucho mientras la escuchaba.
No, gracias a ti por escucharme.